あの、私、睡眠に結構悩まされていまして。ええ
はい。
なんて言うんすかね、この、毎日同じ時間にこう起きたりとか、寝たりすることがあんまりできてなくって、そのあたりにきちっと、あの、統一したいなっと思ってるんですよ。で、そのあたりちょっとお話聞いていただいて、もしよかったらアドバイスもしてもらえたらなと思います。
うん、なるほど。 はいはい。 分かりました。もちろんです。どんどんお話聞いてってもいいでしょいいでしょうかね？
あ、はい。<laughs> あ、はい。あの、ままず寝る時間があの、結構残業とかが多いので、ま、じゅうにじ、夜の12時前後ぐらいになることが多いんですね。まあ、とはいえですね、結構こう夜にスマホをいじっちゃったりとか、こう YouTube のその動画を見たりして、ま、ある時は、ま、11:30だったり、ある時は、ね、24:30だったりとか、結構バラバラではあるんですよね。さすがにちょっと社会人ということで、もうなんでしょう。午前2:00とか3時とか、さすがにそこまではいかないんですけど、あの、無意識にセーブはできてるんですけど、ただこう寝る時間自体も遅めなので、もっと早めにしたいんですけど、結構、あの、バラバラっていうところで。で、朝起きる時間もですね、私の理想は6:00に起床することなんですね。<chuckles> 朝ちゃんと6:00に起きられたら、ま、余裕持ってゆっくり準備できますし、なんなら朝にこうランニングとか散歩とかしたら、なかなか生産的でいい一日スタート切れるんじゃないかなと思っているんですが。え、現実としてはですね、あの、スマホのタイマーをですね、え、2度3度こう押してですね、消して、ええ、2度寝、3度寝するような感じで。まあ、6:40とか7:00前ぐらいに、き起きて、なんかバタバタしながら出勤するって感じになっちゃってて。だ、朝の時間もできたら統一したい。そして何なら早起きして6時に合わせたいっていうところが、今私の目標ではありますね。
はい。 うんうん。 はい。 うん、なるほど。 うんうん。 はい。 うんうん。 うーん、なるほど。はいはいはいはい。 うーん。なるほど、そうなんですね、ありがとうございます。それはじゃあ、休日、平日、どちらも同じ感じなんですかね？休日のほうも聞いてもいいですか？
はい。 あ、この休日がですね、あの、結構、ま、疲れを回復させるために、こうスマホのタイマーをオフにするんですね、アラームオフにするんですよ。ええ、なので、朝は結構バラバラになっちゃってて、まあ、意図的にバラバラにしてるところあるんですけど、まあ10時過ぎとかに起きることもしばしばあるって感じで、ただですね、夜はもっと早く寝たいはずなのに、なんなんでしょうね。なんかあの、平日と変わらずですね、うーん、なんか、スマホとかいじったりしいじったりして、なんだかんだでにじゅうよじ前後に寝ちゃうことがね、休日も多いですね。
はい。 うんうんうん。 はい。 うん、うん。 ああ、でも、ほらあのやっぱ次の日、休日とかだと、どうしてもね、夜更かししちゃう人ってたくさんいるので、それに比べたらあの、まい毎日ま、大体１時間半以内ぐらいで、あの、平等に寝れるっていうのはすごいことだなと思いますけどね。
はい。 <laughs> ああ。 あ、そうですね。うん。<laughs> そう、そうですね、そういうのと比べたらですね、学生時代の自分とか周りの人と比べたらだいぶそこら辺はコントロールができているんですけれども、うん。まだまだ、理想の自分のね、姿とは程遠いんで、<laughs> もうちょっとね、あの、上手くやっていきたいですね。うん。
うん、う。 はい。 ま、なるほど、そっかそっか。 なるほど。それはどうですかね。じゃ、大体その平均の睡眠時間、お仕事の日は、大体６時間前後っていう感じで。
はい。 はい。
うんうん。どはいはい。
あ、そうですね、ろくじかん前後なんですよね。うーん、ま、確かに睡眠時間少ないと言われたら少ないんですけれども、うーん。なんでもうちょっとね、は寝る時間を早めにできたらいいのかなとは思いますね。うん。ただ
うん。 ご自身的にはどうであ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。
ああ、いえ、私自身てとしては、あの、結構学生時代からずっとですね、もうなんか6時間前後ではあったので。なんでしょう、その、一般的には短いんですけど、まあ6時間か7時間寝られたら一応、オッケーかな的な感じなんですね。自分の体もそれに慣れてしまっているので。うん。 たんぽまあそういう慣れてはいるんですけれども、朝、ちゃんと起きられていないっていうところで、もしかしたら疲れが残っているのかもしれないし、うん。特に朝ですよね。うん。こう、統一してね、起きられたら理想だなと思ってますね。
はいはい。 うーん。 はいはいはいはい。 はい。 うんうん。ま、でも、きゅうじあ、どうぞどうん、はいはいはい。 うーん、なるほど。ま、でもなんか休日10時とかに起きてしまうことがあるってことは10時間寝ちゃってるってことは、もしかしたらちょっとだけ睡眠時間足りないのかもしれないですね。
<chuckles> そうですね。あのアラームセットせずに寝たら10時間ぐらいに寝てしまうってことはね、足りてないんでしょうね、きっと。<chuckles> うん。
うんうん。 うんうん。そのじゃあ6時間ぬす6時間睡眠の時は、どうですか？あの、お昼寝とかしたくなったりとか、昼間お仕事中に
はい。 ああ。
あのちょっと眠気が来るみたいなことはあります？
えっと、仕事はですね、結構立ち作業が多いので、なんかいわゆるその学生時代にあったような机の上で睡魔が襲われるみたいなことは少ないんですけれども、ただやっぱ疲労はずっと残っていて、うーん。昼寝はね、あんまりしないんですけれども、でも確かに昼寝っていいって聞きますよね。なんか、昼寝うまく使えたらいいなとは思います、休憩時間に。
はい。 うんうん。 はい。 うーん。 やっぱなんかに20分ぐらいのパワーナップってその、昼寝があるかないかっていうその昼寝をするだけで、あのパフォーマンス午後のパフォーマンスがすごく上がるっていう風に言われるので、あの昼寝を取り入れる、昼寝を前提にこうぞう行動するっていうのはまあ一つ、あのね、いい習慣にはなるかなと思うんですけど。まあ、でもね、今日は睡眠スケジュールっていうところだったので、なんかもうちょっと、あの入眠前の、ルーティンだったりとか、起きた後のこうルーティンっていうところをもうちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、よろしいでしょうか？
うん。 はい。 うん。 うんうん。 はい。 うん。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
ありがとうございます。じゃ、まず、その、起きた後ですね、起きた後ってどんな感じで、なんか行動されます？まずベッドから目覚めて、何にされるとか。
<laughs> いや、すごいね、恥ずかしいんすけど、起きた後ですか？あの一応体の上半身起こすんですけど、その後ぼーとしてますね。<laughs> それが多分じゅじゅっぷんぐらい続いちゃうんじゃないですかね。うーん。ちょっとね、恥ずかしいんですけど、アラームも、スマホのアラームも多分10分ごとぐらいにセットしてるんですけど、1回目のアラーム鳴って、上半身起こしてぼーとして2回目のアラームが鳴って、ああ、起きようみたいな感じで、あの、ようやく動くみたいな感じで、で、まあ、か服を着替えたりとか、あの、水を飲んだりとか、そういうことをして体を冷ましていくんですけれども、なんか、その、シャキッと起きられてないですね、いっつも。なんかぼーとしてますね。うーん。
はいはい。 はい。ああ、そうなんだ。どれぐらいの時間はいはい。 ああ、ほんとでですか？はいはい。 はいはい。 うーん、なるほどなるほど。 ああ。 あ、はい。 うんうん。 な、はい。 ううーん。 なるほど、ずっとそんな感じなんですか。そうすると、例えば、そのアラームつけないで寝るる、アラームつけないで、あの寝る10時間とか寝ちゃう時でも10時に起きる時とかでも、そういう風にぼーとしちゃうんですかね。
そうなんです、ずっとそんな感じですね。うん。 えっと、アラームつけない時はですね、なんでしょう、しずなんなんていうんですかね、すっきり目覚めて、起きられる時はそうではないんですけれども、寝過ぎる時って、それはそれでなんかぼーっとしちゃうんですよね。
はい。 ううん、ふんふん、うんうんうん。
で、なんかそこら辺難しいです。で、休日はそう、比較的すあのやっぱ長い時間寝てることもあって、シャキッと起きやすくなってますね。
はい。 ああ、なるほど。
と上半身だけ起こして、ぼーっとする時間短いと思います。
うん、ふん、うん、なるほど、なるほど。じゃ、なんかそこはなんとか、できそうですかね。なんていうか、その、ま、睡眠時間だったりとか。あとはなんだ、寝る前っていうところのルーティンを聞いてみて、それで、こう改善すできそうな部分があったら、ちょっときあのお話し、ちしたいなと思うので。寝る前のルーティン、家に着いてから何時ぐらいに帰宅して、こんなことしして、まあ最終的に何時に寝ますっていうところ、ちょっとこうきゃ聞いてもいいですかね。
うん。 はい。 <chuckles> そうですね。くじくじぐらいにですね、あの家に着きまして、で、まあ、晩御飯食べて、で、まあ、ユーチューブとか SNS とかをですね、こうぼーっとな眺めて、お風呂入って、また、スマホとかいじって、寝るって感じになっちゃってるんですけれども。うーん、まあ確かに、ね、こう自分で話せて思うんですけど、まあ、スマホいじりすぎだなってのはありますので、うん、そこら辺ですよね。結構、ええ、すパソコンとかスマホとか見て、ついついついつい次の動画次の動画って気になっちゃって見て、それで結構、寝る時間遅くなってるところはあるんで。<chuckles> そのあたりなんかうまくね、こう誘惑を断つことができたら、ね、自然と睡眠時間も早くなっていくのかなと思いますね。
はい。 はい、はい。 うん、うん、うん。 うん、うん。 うーん。なっちゃいますよね、はい。 はい。 うーん、なるほど。なんか、これ、そういう、ま、今、ま、詳しくこう、こうこういうことがあるっていう風に言ってくれたと思うんですけど、じゃさんか、その対処法とかって、なんか実際今まで取り組んでみたこととか、なんかありますか？
ああ、そうですね。対処法としましては、スマホ自体を物理的に部屋の外に置いておいて、あの、他の作業する。例えば、読書も好きなので、読書をするとか、そういうことはね、やったことはあるんですけれども。うん。ま、ある程度効果はあります。ただ、やっぱりどうしてもスマホ見見たい時やね、読書
はい。 はい。
したいって気が起きないときはね、なかなかうまくいかないですね。
うーん、なるほど。どうどうなんですかね？それをこう、その、読書っていうところを習慣化させるというかま、寝る前絶対何分はあの、読書をするみたいなルール作りを設けても、ちょっと難しいかなっていう感じなんですかね。
うん。 うん。 うん。 いや、あんま明確化してなかったんで、ちょっと今改めて考えてね、それはルール作りしていくのもね、あの、ありだと思いますね。で、なんでしょう。ま、本自体は別に好きで楽しくて読んではいるんですけれども。例えば、少し難しめの負荷のかかるものを読んだら、自然と睡魔襲われそうなんで、<chuckles> そのままね、難しい本を読んで、睡魔襲われた状態でね、寝てしまえば、もっとね、あの、すなんだろう、深い睡眠ができて、朝、チャキっと起きられそうな気はしますね。
はいはい。 うんうん。 はい。 うん、いや、そう、確かにそうですね。 はいはい。 うんうんうん。そうですね。あとやっぱりどうしてもそのね、スマホの液晶って、どあの覚醒作用がありますし、さっきおっしゃってたようなショート動画とかってやっぱりドーパミンがすごく出ちゃうので、どうしても興奮状態になりやすいですね。なので、その読書というか、まあさっき難しい本っておっしゃってましたけど、まあ難しい本だとさっきおっしゃってたような、そのスマホを見たいっていう欲求を超えられない気がするので、なんかそこはね、あのいいバランスを取りながら、あのね、好きな本とかを読むのか、難しい本を読むのかっていうところそういう風な感じで、読書の習慣化入れてくといいかもしれないですね。
うん。 はい。 うん。 ああ、そっか。うん。 はい。 うん。 そうですね。 ああ、ありがとうございます。ちょっと優しめの本と難しめの本、両方用意しといてね、その日に合わせて、ええ、いこうかなと思います。今日はですね、あの、にゅうあの、詳しく、あの私の状況を聞いてくださって、その上でアドバイスくださり、ほんとにありがとうございました。助かりました。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
失礼いたします。
失礼いたします。